Oye, fíjate, pues, mira ya estamos acabando el año y he hecho este último mes, lo que va del mes, <chuckles> y un poco de de el mes pasado, he estado haciendo un poco de cambios bien drásticos en en mi vida y en mi rutina, buscando volver, ah, am, tener mejores condiciones, como que de todo, ¿no?, eh, de mi vida, físicamente, eh, formas de ganarme la vida, <laughs> y y varias cosas porque, pues, mi vida está cambiando, pero una de ellas, que quiero retomar, es la de volver a hacer ejercicio y comer saludablemente. Mira
Okey.
te soy honesta, tiene cerca de 8 años, así tal cual, 8 años, que no hago ejercicio. Así, a ese grado, eh, y mi cuerpo ya me grita desde lo lejos una vocecita que me dice: "Ayuda, ayuda, <chuckles> estoy atrofiada, me duelen las rodillas, me duele la espalda", y dije: "A ver no", o sea yo corría hasta 12 kilómetros diario, o sea, y y de mis 20 yo podía llegar de una fiesta, borracha, irme a dormir, levantarme, bañarme y a las 6 de la mañana irme a correr y mi mamá decía: "Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué te vas a correr cruda?" Y yo decía: "Pues ahorita lo sudo, no pasa nada", ¿no? Había personas que se curaban la la la borrachera con más alcohol, yo me curaba la borrachera corriendo. Hoy en día tengo un sobrepeso, m muy grande, muy grande, estoy casi casi que en obesidad 1
Okey, ajá. Sí, claro.
Eh, no hago ejercicio, ya no puedo correr, pero, sí me gustaría volver a retomar esta rutina, pero ahora, no sé cómo empezarla. Siento que, mm, ahora, bueno, antes no tenía tantas ocupaciones como ahora, ¿verdad? Ahora soy mamá, eh, crío sola a mi hija y aparte tengo que ganarme la vida. <chuckles> No sé, si tengas alguna recomendación o tip, para que pueda ir recuperando como, pues, como esta disciplina que antes tenía.
Sí. Sí, claro que sí, y bueno, a final de cuentas, eh, habla muchísimo de que realmente ahorita muy pocas personas terminan dando ese paso de decir: "¿Sabes qué? Eh, por lo menos lo quiero tratar de intentar, quiero tratar de buscar, incluso, algunos consejitos para tratar de lograrlo", y ya ahorita, de de hecho, desde este punto tú ya diste un paso enorme, que la verdad, eh, tú ya llevas un 70% dado, que realmente es muchísimo, y sí, claro que sí, nomás me gustaría, antes que nada, me gustaría, eh, que me dijeras en este momento, ¿qué tanto tiempo tendrías tú como que para tratar de regresar a esa actividad física?
Sí. Fíjate que, em, pues yo calculo que al día unas 2 horas, pero, o sea, ya contando como el trayecto a a ir a un gimnasio y demás, eh, te comento, por ejemplo, que sí necesito hacerlo como en un gimnasio, porque como tengo una lesión en la columna, eh, tengo que ser guiada en el ejercicio para no tener una lesión, entonces no es como que lo pueda hacer en casa y ahorrar tiempo, entonces yo calculaba 2 horas ya entre trayectos y y la estancia, pues para empezar, ¿verdad? Porque, pues <chuckles> me queda claro que al inicio va a ser puro acondicionamiento para volver a agarrar, justo como dice la palabra, condición para hacer ejercicio.
Okey. Mm, okey, comprendo. Y sí, a final de cuentas, eh, sí se comprende hasta cierto punto eso, eh, algo que me gustaría también saber es que, ¿en este momento, tienes como que algún obstáculo específico, eh, que te impide, bueno, más que nada me gustaría saber, ¿anteriormente y en este momento, cuáles fueron los obstas obstáculos, perdón, específicos que te impidieron seguir en aquel momento? Y en este momento no tienes algo que te que alud bueno, ¿algún tipo de condición física, algún tipo de impedimento o algo que te termine, ahora sí que, como que impidiendo un poquito empezar?
Mm, creo que, tal vez, lo que me ha impedido empezar es como mi condición o más bien mi contexto social. Creo que es un poco de eso, porque, mm, para empezar, ahorita, afortunadamente que te digo, ya hice algunos cambios, por ejemplo, ya no estoy trabajando en el trabajo que tenía, eh, por lo cual ahora tengo más tiempo. Pero justo mi contexto era ese, que todo el tiempo, eh, trabajando, todo el tiempo con responsabilidades en casa, eh, llevar a mi hija a la escuela, a recogerla, a trabajar, eh, hacer las tareas, o sea, como que toda la responsabilidad caía sobre mí y llegaba yo a desocuparme casi 11 de las no de la noche, 12 incluso, y ya lo único que yo quería era dormir porque ya estaba, pues, full cansadísima.
Okey. Sí, claro que sí, se comprende, pues, al final de cuentas y luego también, traes otros pendientitos, me imagino que también, sobrepensabas algunas cosas, algunas cosas que personales que traías, y termina terminabas tanto agotada, tanto física como mentalmente. Y algo que me gustaría que me pudieras decir, a lo mejor, eh, en este momento, si tú trataras de regresar lo que vendría siendo más que nada, eh, muchas personas dicen de que: "No, es que puedo hacer todo el ejercicio que quiera, y ya con esto puedo comer lo que quiera". Eh, hasta cierto punto, es verdad, pero también es una gran parte de mentira, porque la alimentación termina siendo casi el 90% para tener un cambio físico y también para mejorar la salud. Entonces, eh, relacionado en ese aspecto, ¿tienes algún problema, como que para llevar algún tipo de dieta o tratar de llevar algún tipo de régimen alimenticio?
Sí. Ujú, claro. No, al contrario, fíjate que recientemente me diagnosticaron diabetes, y hoy justamente, hoy le mandé un mensajito a una nutrióloga, con la que yo acudí antes. Yo siempre he tenido problemas de peso, siempre. Eh, seguramente es mi estructura, eh, física, biológica, no lo sé, eh, <chuckles> yo nada más tengo un hermano, y mi hermano puede comer lo que quiera, hace ejercicio durísimo 1 semana, y bajar de peso, y él tiene 47 años, ¿verdad? Entonces, yo digo: "No puede ser, porque yo no heredé su metabolismo", pero, yo no yo miro un chocolate, y lo engordo, ¿no? Entonces siempre, he tenido que estar, como que a dieta, siempre he tenido que estar haciendo ejercicio, y justo en esta época de mi vida, que no la he hecho, pues, puf, me disparé, en peso durísimo. Entonces, hoy le hablé a una de las nutriólogas, con las que yo acudí hace algunos años, y y le pedí, haber si tenía espacio para enero, eh, porque sé que en diciembre, pues, no trabaja. Y me dijo, bueno, pues, que iba a ver la agenda, porque está saturada, estoy esperando, pero si no, igual yo estoy viendo algunas otras alternativas, porque sí considero que la comida es indispensable para bajar de de peso, y mantenerse saludable.
Okey. Mm, okey. Sí, sí, sí. De hecho, eh, principalmente, vendría siendo como que el es el 90% de realmente, de todo este, entre comillas, problema. Eh, algo que me gustaría recomendarte, a pen a pesar de todo lo que me estás diciendo, y y realmente, aprecio muchísimo, más que nada, que hayas tenido esta confianza para contarme las cosas como son, eh, realmente, lo que te recomendaría es que iniciaras tal cual desde poquito. ¿A qué me refiero con esto? Puedes encontrar algunos espacios de tu vida, a lo mejor, eh, si tienes que llevar al alguna persona, no sé, por ejemplo, a tu hija, que le tengas que llevar al a la escuela o que tengas que caminar hacia la tienda, ese tipo de cositas, hazlo en un paso un poquito más apresurado y vas a notar rápidamente ese tipo de ca de más que nada, que te empiezan a quemar las pantorrillas y eso es una excelente señal. Antes que nada, las pantorrillas son donde están las primeras de las bombas principales, tal cual, que bombean para arriba la sangre, entonces, si vasodilatas las las pantorrillas y empiezas a agarrar condición desde ahí, vas a ver vas a sentir que tu sistema circulatorio va a mejorar muchísimo y eso te va a ayudar muchísimo. Si eres una persona que cuando pasas mucho tiempo sentada se te hinchan las piernas, ya no va a volver a pasar esto. Ah, eh, algo que tú me dijiste anteriormente, de que tenías un hermano, de que a final de cuentas, él tiene 47 años, de que hace lo que sea y así, y que está superbién, y que por qué no heredaste ese metabolismo, déjame decirte que sí hay una gran posibilidad que sí lo hayas heredado, simplemente, que ahorita ese metabolismo está apagado. Entonces, lo que necesitas, más que nada, desde que empiezas a comer bien, desde que empiezas a hacer un poquito de ejercicio, desde que empiezas a cuidarte tal cual, vas a ver que ya empieza a desempolvarse un poquito ese metabolismo, va a empezar a trabajar de poco a poquito y mientras más disciplina tengas, vas a ver que va a ir mejorando y así. Algo que también te recomiendo, más que bueno, sí te lo recomiendo muchísimo y si puedes aplicarlo desde ahorita, sería estaría superbién, es que te mantengas siempre muy bien hidratada, ¿a qué me refiero con eso? Eh, de que un mínimamente se recomienda a los seres humanos un tomar 2 litros de agua al día, mínimamente, o sea, es el como el requisito mínimo, entonces, trata de tomar un poquito más. Muchas personas batallan con eso porque dicen de que: "No, es que voy a andar yendo mucho tiempo al baño, muy seguido y así". Créeme que después de 1 mes o 2 meses, vas a notar que, por ejemplo, si eres una persona que tiene su cara con los poros abiertos, se te van a cerrar los poros, se te va a hacer la piel más tersa, eh, te va a ayudar muchísimo con el estrés, te va a ayudar muchísimo a tener más energía, te vas a sentir mucho mejor en muchos aspectos, te va a mover el sistema circulatorio, te va a mover también lo que vendría siendo el sistema digestivo. O sea, es una maravilla el agua y es lo que es algo que muchas personas no lo hacen, de que terminan suplantándola, dicen de que: "¿Sabes qué? Yo es que yo tomo mucho café o yo tomo mucho té". <chuckles> No, no es lo mismo, o sea, necesitas tomar el agua así libre y tal cual, si le puedes echar un poquito de limón, también te va a ayudar a cortar grasas y vas a ir bajando de peso y tal cual. Eh, la verdad es que lo ma lo que mejor te recomendaría, es que empieces con pequeñas rutinas, de que hagan ejercicios en casa y, cuando te sientas un poquito mejor contigo misma, y luego también como que, eh, empiezas a lubricar mejor las rodillas y te sientes con un poquito más de condición, ya te recomendaría que salieras afuera, y pro probablemente darías, eh, a una caminata larga, de tal vez unos 30 minutitos, 40 minutitos. Eh, si quieres ir al gimnasio, también está superbienvenido, el gimnasio, eh, a final de cuentas, hay personas que se sienten bien yendo al gimnasio, otras personas que les funcionan más otro tipo de ejercicios, como puede ser la bicicleta, como puede ser patinar, como puede ser algún tipo de te de deporte de contacto. Ahora sí que ya te adaptarás tú a cómo tú te sientas mejor, pero, pues, tal cual, lo lo primerito es tratar de iniciar y iniciar de pequeñas partes en lo que te terminas acondicionando, vas a ver que te va a servir superbién, mientras te vas a dar la un shot de energía superbueno, y cuando menos te des cuenta, vas a ver que esta esta etapa que tenías de ahorita de que hpy tienes un poco de sobrepeso, ya no va a existir y, simplemente, va a ser un recordatorio de antes.
Ajá. Ajá. Okey. Ah, muy bien. Ah, okey. Okey. Ajá. Ah, okey. Oye, me encanta todo lo que has dicho. Creo que, creo que m me gusta, creo que es un buen momento para, eh, para empezar como a desempolvar. <laughs> Eh, porque sí, a veces llevo mi hija a la escuela y y sí nos vamos caminando, creo que este sí es un ejercicio que hacemos, pero a veces, ¿no? <laughs> Porque otras veces es como micro o o taxi, pero, si me levanto tal vez 10 minutos antes o salimos 10 minutos antes, seguramente hasta para mi nena le podría servir el ejercicio, eh, pues para que nos movamos las 2 eso me gusta. Em, creo que a lo mejor yo tengo tengo 3 perros, entonces así como tú me dices caminatas largas, a lo mejor puedo sacar a mis perros por separado <chuckles> y ya doy 3 vueltas en vez de una, ¿no?
Y claro. Ah. Fíjate que sí. Ujú.
Entonces esa esa me gusta, ahorita pues escuchándote hablar creo que sería una buena alternativa y, este, y sí, te digo, voy a regresar al gimnasio. Yo tengo una hernia discal, eh, que incluso, em, o sea, por eso te decía que el que ay ya no puedo volver a correr y me encantaba correr porque me quitaba como la bruma mental, pero, eh, puedo aprovechar y y natación, es algo que tengo muchas ganas de hacer y eso seguramente me puede ayudar. Lo del agua, sí, oye eh, no eres la primera persona que me lo dice, creo que es una señal divina, <chuckles> de que tengo que tomar muchísima agua y lo voy a hacer. De verdad me encantan estos estos consejos porque se me hacen como súper acertados. Gracias por por el e esto que me dijiste de las pantorrillas, eso no lo sabía y y está buenísimo, creo que es como una buena bandera verde para saber que, pues que voy bien, ¿no?
Sí, claro. Sí, claro que sí, y más que nada date el tiempo de de iniciar, que de que te sientas mejor y vas a ver que tal cual, el caso es que inicies y cuando menos te des cuenta, pum. Lo que pasó antes se queda antes y ahorita vas a estar superbien. Ahora sí que cualquier tipo de duda que tengas aquí estoy para escucharte y, pues, espero que todo vaya bien.
Muchas gracias, muchas, muchas gracias de verdad.